Je vois. Mais alors les les les milieux dans lesquels tu opères, est-ce qu'ils sont forcément populaires? Ou est-ce qu'il y a des familles, peut-être un petit peu plus traditionnelles? Ou est-ce que selon, voilà les milieux, les les la démarche est différente, heu, est-ce que c'est plus ou moins simple selon le statut, peut-être social, heu, des parents? Ça peut arriver hein.
Bah s ouais, c'est c'est sûr. Alors, je veux dire, aller à <sighs> 95 %, c'est des personnes qui viennent de de milieux populaires. Heu, après, hem, souvent les les milieux de classe, heu, moyenne ou un peu bourgeois, ça va être souvent des des incidents particuliers qui qui s'est produit et qui font que, heu, ils sont dans ces situations-là. Donc, heu, en général, heu
Mmh, ouais. Ah d'accord. Les accidents de la vie. Mmh.
Comment?
Des accidents de la vie, on peut dire, heu, mmh.
Ouais, c'est ça, et heu, bon en général, ça c'est un peu plus, hem, facile à résoudre on va dire, parce qu'avant ça ça se passait bien, et c'était vraiment ouais, un accident qui a fait que derrière il y a eu un changement de comportement et cetera, que quand c'est des classes populaires, souvent, c'est p sur une période qui est beaucoup plus longue. Ça peut être des choses qui se sont faites pendant plusieurs années. Donc là, heu, réparer plusieurs années, c'est beau compliqué de réparer juste un accident.
D'accord. Mmh mh. Ah oui, je vois, je vois. Oui, oui. De se construire hein.
Mouais, c'est ça et donc, heu, ouais, après, hem, après des fois, il peut y avoir aussi des des cas compliqués, heu, dans ces ces familles un peu plus aisées, et ouais, c'est c'est souvent beaucoup des des classes, heu, populaires, heu, qu'on a à traiter.
D'accord. Mmh mh. Oui, oui. D'accord, d'accord. Bah écoute je te remercie pour la qualité de cet échange, et surtout, heu, merci de t'être ouvert à ce point-là. C'est vrai que c'est c'est un sujet qui est qui est pas facile hein, en d'autant plus que voilà tu es contraint de poser des limites, déjà dans dans le cas d'une situation qui qui est pas, je veux dire, heu, idéal à gérer, qui est parfois compliquée et complexe. Donc je te remercie de d'avoir échangé à ce propos et voilà, merci, une fois de plus de de cette, heu, de la qualité de cet échange. Merci à toi hein, un peu plus.
Ouais. Ouais, merci à toi aussi.